Скажи, а что помогает тебе не бросать новые занятия через неделю?
Ну я думаю, самое 1 такое базовое правило- это должно быть такое занятие, которое полезное и, м, и практичное, вот. Я прагматичный человек. Я если чем-то занимаюсь, это то, что мне принесет пользу.
Хм. Очень интересно, мне кра кажется ты правильно думаешь об этом.
<chuckles> Да. Вот, например, я люблю учить языки. Мне это нравится делать, н но в то же время я выбираю тот язык, который мне будет полезен. То есть, э, надо это от такой язык, который, на котором я буду говорить, и который мне понадобится в будущем. Тогда будет стимул заниматься.
Да. Мгм. А, скажи, а какими Да, любопытно. А какими языками ты владеешь?
Ну на данный момент я владею где-то около 6 языков, то есть, но там на на разных уровнях, да, на разных уровнях. И вот сейчас. Э, у меня в плане, то есть я я у совершенствую свой французский язык. И в будущем вот у меня уже такое, план, я буду учить, э, испанский язык.
Вау! Круто.
Потому что мне он понадобится.
Вау, очень интересно! Мгм. А скажи, а какие у тебя языки там, э, в запасе?
Мгм. Ну вот я знаю, в ну то есть английский язык, я его учила в университете, а, потом я выучила словенский, потому что я жила в этом регионе, французский язык, э, 4 язык как он еще пришел это был реги язык, в котором я училась в когда я жила, когда-то в детстве то есть это был узбекский язык, 4 и получается к 5 еще припо подсоединяется немножечко турецкого, но он у меня неактивный. То есть я я на нем не общаюсь и вот я чувствую, что это уходит. Поэтому я, э, я стараюсь заниматься, выбирать такой язык, на котором я буду говорить, который мне понадобится в жизни.
М, интерес М, интересно, мне кажется еще 1 язык остался, э, ты сказал 6 языков.
Еще какой язык? Английский, французский, словенский, узбекский, 4. А сербо-хорватский еще есть и вот 6 язык, он у меня так вот, э, плетется где-то там в последнем. Немецкий, но он, <chuckles> он не на том уровне, да.
А, еще немецкий! Да. Окей, а, скажи, а как вообще, ну, у тебя наверное, не знаю какая-то страсть к языкам? Как ты это объясняешь?
Да. Да ну, э, ну, во-первых, я училась сама на языковом факультете, где романо-германской филологии где эти юзык языки, ну часть твоей жизни. Потом мне, ну, и вообще в жизни у меня так получилось, что я, м, сменяла место жительства и сменя сменялся менялся язык. То есть мне пришлось учить не язык не с того, что я такая любопытная, а, из того, что ну жизнь, надо, надо общаться. Да, переезжа но не совсем часто, но пришлось менять, э, две три страны пришлось менять и, и соответственно, язык. И в будущем, вот например, я, я, вот там уже так планирую, как я, свое будущее.
Да. Переезжала часто, да? М. Вау!
Э, жить в испаноговорящей с э, стране и, конечно же вот, э, я буду учить этот язык, он мне понадобится, и я буду им практиковать, но там, э, ты его не бросишь просто так. То есть я не буду учить, а, мандарин, я не буду учить, а, кан кантонский язык, потому что это мне любопытно. Нет, он он не будет мне полезен. Вот и я стараюсь такие такие вещи учить.
Мгм. Да, да, да. Мгм. Понятно, а, скажи вот, э, да, мне стало любопытно, а вот насчет турецкого, да? Почему ты учила турецкий?
Мгм. Ну в я его не учила. А, получилось так, что в той стране, в которой я жила, это был узбекский язык. Они достаточно сородные, родственные языки, и мне, м, достаточно часто мы путешествовали в Турцию. И вот я поняла, что все-таки лучше, когда ты знаешь какие-то основные фразы, чтоб ты могла, а, с местными разговаривать, чтоб тебя там не обдурили. То есть, а, ну есть такая тенденция е европейских туристов им завинчивать цены. Ну то есть, э, е
Ага. В Турции именно, да?
А как? В Турции. Да. То есть там, там цены, там цены не обозначаются на прайс-листе. То есть там может быть одна цена для местных, а другая цена для туристов, то есть в 2 раза выше. Меня об этом предупреждали, и я в принципе, но потом я когда поняла, что в принципе я знаю счет, я знаю какую-то основу я немножечко так фраз подучила, и в принципе когда основное что-то я могу попросить спросить, э, а, узнать цену и понятно, что говорят за твоей спиной. То есть <chuckles> люди не подозревают, а я понимаю.
В Турции. Мгм. Мгм. Так. Ага, э интересно. Интересно. И получается то есть, если ты на турецком будешь общаться с турками то не не будет так
Да, да. Да, цену тебе назначат как местному, как местному человеку. У них для местных людей с свои, с свои расценки, свои тарифы. А для туристов. Да, это такая, такая вот у них традиция. И, в принципе, я это не осуждаю. Это люди которые, страна живет от туризма. И туризм у них он сколько там длится 6 дней, ой, 6, то есть 6 месяцев, пока теплый сезон. Ну вот в это, они 6 месяцев, они работают. Остальные там могут 4-5 месяцев они уже бездельничают, они стараются заработать, пока сезон. Вот, ну такая.
М, как интересно. Вау, очень интересно. Да, да, да. М.
Такой народ.
Очень интересно. А ты часто ездила туда, да?
Мгм. Ну, на море в основном, на море, на море, как вот как турист море, да, и сам, и Стамбул то есть ну такие, ну это огромная страна и вообще м массу можно и что всё поста новое разное смешение культур, и вот это интересно. И потом, ну это языки, это языки то есть это одно. Ну и потом какой-нибудь, я люблю обучаться навыкам, ну, которые полезны, которые мне пригодятся. То есть, э, во-первых, надо еще выбрать такой, что именно тебе нравится. Например, м.
Ага. Окей. Мгм. Мгм. Да, очень интересно. Мгм. А дай примеры какие у тебя, не знаю хобби или навыки?
Вот, например, мое хобби, не знаю, можно назвать ли вы так хобби или в найме, к я люблю изучать, э, нетрадициональную медицину. То есть, э, травы, как готовиться, да, мне это интересно. Вот тут ты тоже 1 из таких примеров, что надо выбирать такой предмет, который вообще, э, тебе интересен, то есть, эт ну тебя к этому тянет, а то, а то будет скучно и да, действительно, ты ну это дело можно забросить. То есть, например, вот я не смогу учиться там макраме или вышиванию, или там не знаю ф ну масса всяких ведь, э. Масса всяких занятий.
М, интересно. Мгм. Да, потому что тебе это не нужно.
Не нужно, я, э, ф меня к этому не тянет, я не рукодельник и ну, м, учу то, что не моё. Вот, действительно, это не моё. Я стараюсь учиться тому, что мне интересно. Вот мне интересно про, например, аюрведу нетрадициональная То есть она медицина в Индии. Она считается нетрадициональной, то есть з а, лечат травами, лечат маслами, то есть, э, такие основные правила, есть практичные правила, как питаться, а, как спать, э, какие специи использовать. Э, то есть вот м мне
Не твое. <chuckles> Мгм. Да, зн знакомо, знакомо. Мгм. Это очень полезно, не просто интересно.
Да, да, э, вот действительно, это полезное знание, навык и тебе, и семье и вот, э, и конечно же, мне интересно.
Да, и друзьям. Мгм. То есть ты даже окружению свое своему можешь помочь, и возможно это даже может, э, потом, э, стать заработком в будущем если ты будешь Мгм.
Да. Ну я как, <chuckles> мне к тоже мне об этом мне об этом мне подкидывают такие идеи, но все-таки это достаточно с такая серьезная медицина, ей нужно дас её учить, нужно, нужно 5-7 лет, чтобы вообще освоить эту профессию. То есть, ну я, у меня такой амбиции нет. Тут эту все-таки должна быть большая амбиции, и должно быть время с на это свободное. Но я изучаю вот своими, на своем маленьком уровне, мелкими шажками но то, что я могу, вот та то, то я и делаю.
Согласна, да. Мгм. Мгм. Ну, мне кажется это, эт эт это отлично, знаешь, э, очень важно знать, какая у тебя цель. Если у тебя цель чтобы это просто, м, ну тебе просто интересно, это как хобби, а, ты правильно смотришь на это, и если цель другая профессиональная, очень важно понимать чего ты хочешь, в каком направлении ты идешь, даже когда тебе вот что-то конкретное нравится.
Мгм. Мгм. Мгм. Да, и конечно же, конечно же, в хоро хорошо иметь вокруг, а, так называемых единомышленников, которые тоже этим интересуются. А, ну стараться окружать себя таким таким окружением, б ходить на какие-то курсы или хотя бы это виртуальные сообщества. То есть, э, м, таких людей много, а в интернете, конечно, их больше. То есть люди у люди, у которых одни таки такие же, ну такие же устремления, а, ну если не получается в жизни таких найти, то хотя бы онлайн-сообщество.
Ой, да! Да. Мгм. Да. И скажи, как у тебя это получается? То есть у тебя есть какое-то сообщество?
Но она такой мини. Я не такая активная в нём, ну, есть, то есть есть онлайн курсы, и где многие люди вступают, и ты можешь иногда даже так где-то пообщаться. Или хотя бы у тебя есть обратная связь с преподавателем. А иногда и бывает, да, и уже и сами курсы онлайн, они мо они к онлайн, но иногда и, бывает, устраивают семинары, где люди приезжают и, ну, обмениваются мнениями. Ну, у меня на данный момент у меня пока так не получается, потому что у меня семья и дети. Достаточно, м, э, намного сложнее. Для этого надо уметь вот раз- и поехать, э, в другую страну. Ну, в в будущем, я надеюсь я надеюсь, то есть б когда больше больше развязаны руки, я у меня такой план уже есть, да.
Мгм. Важнее. Да. Звучит очень интересно. А скажи, а что-то ш что-то еще в этой области тебя интересует нет нетрадиционной медицины? Может, иглоукалывание или
Мгм. <chuckles> Нетрадиционная медицина, э, ну, еще то, что-то другая-то есть другая такая дисциплина и наука, она, опять-таки, индийская, это обустраивание, э, внутреннего пространства в доме. И а более широкое- это строительство, архитектура. В Васту, опять-таки, э, на таком на базовом уровне, кто не архитекторы и не строители, но хотят понимать, как вообще обустроено, как лучше обустраивать с свое внутреннее пространство, комнаты, такие практич практичные советы, которые помогают, опять-таки, улучшать качество жизни. То есть я это изучаю, да.
Да. Интересно. Как интересно. Ну й Да. Ну, я знаю про фэншуй. Фэншуй- это китайское, а индийское?
Мгм. А Васту- это индийское, да. Они, в принципе, они напоминают друг друга, то есть это всё всё наука об энергиях, которые текут, э, из извне твоего дома и втекают в твой дом. То есть, ну, у всех просто по-разному представлений, объясняют и другие техники. Но создана, да, опять-таки, на направлениях света: север, юг, восток, откуда течет энергия. Мгм, мгм.
М. Мгм. Очень интересно. Да, да, да. Очень интере Я уже слышала, ам, людь от людей, которые, э, занимаются нетрадиционной медициной, что, э, китайская и индийская медицина похожи. Э, у них очень много Да.
Мгм, мгм. Да-да, то есть ф она больше философская такая. То есть там не не только, э, м, строение физическое тела человека, но и, э, его психологическая его структура. То есть это это тоже тело, которое нужно лечить, и вот они они знают подходы. То есть в современной медицине это нь они не могут нащупать.
Да. М, да. Да, да, согласна, не хватает этого, но доп м, современная медицина дополняет чем-то другим. <chuckles> Вот. А скажи, а
Не хватает, да, да. Мгм, Да, то есть, э, бывают, конечно, такие моменты, что нетрадициональная медицина уже не может помочь, уже нужна, э, ну, когда вмешательство хирургов.
Мгм. Согласна, да, да. Конечно, конечно. Или инфекции, да, скажем, какие-то инфекции, э, нужно антибиотики брать, там н ничего не поможет, никакая трава не поможет.
Бывает и так, да. То есть если запустил, либо так, что уже запущенный пример, человек поздно поздно, эв осознал, и уже когда эн распространяется, то да, то там уже ну нужна будет современная медицина, но
Ну да, конечно.
опять-таки, аюрведа- это если человек живёт в соответствии с ней, питается- и образ и образ жизни, то вот до таких сильных заболеваний может и не дойти. То есть 80 %, э, болезней может вообще исчезнуть при правильном образе жизни.
Мгм. Мгм. Да, это супер, прям отлично. А скажи, а у тебя есть какие-то еще другие увлечения? Потс вот языки, нетра нетрадиционная медицина, может, что-то еще такое интересное?
Мгм. О, о, много, много, то есть есть. А вместе с ней бок о бок уже идёт и астрология, то есть, э, уже уже пошире там идёт, <chuckles> что не только ш происходит, да, что не только что происходит тут, э, в доме у тебя, э, э, на земле, но что над землей и вокруг земли. Как вообще солн где мы живем, солнечная система, как она на нас влияет, э, как процессы обустроены, как циклы, да. Очень такая глубокая наука. Э, её, конечно, изучать и ижуч и изучать. И все эти науки изучать всю жизнь всю жизнь. Для этого нужно, конечно же, там уже посерьезнее нужны курсы, существуют школы, там нужно учиться, учиться. И, опять-таки, в можно учиться всю жизнь, главное главное- выбрать, что тебя интересует.
Да. Вау! Как интересно! <chuckles> Интересно. Мгм. Да. А скажи, а чему интересному ты научилась в астрологии?
Астрология вообще понимает циклы жизни. То есть все циклы, как они чередуются, как это действует на человека, то есть в окружающий нас мир, что человек- это не отдельная ат а индивид, э, вот на Земле ходит. Нет, он на него воздействует всё это. И первые вот лунные небесные светила, Солнце и Луна, они задают весь этот цикл. Они расписывают наш календарь. И, ну к это достаточно такая глубокая тоже наука. Она она больше духовная ещё. То есть это не просто человек, который ходит по земле, а вообще как, э как де воздействовует на человека его судьба, откуда он пришёл, зачем он сюда пришёл, вот как его, ну, в какие моменты жизни это будет происходить. То есть вот астрология, она помогает с этим разобраться.
Да, интересно. Мгм. Как интересно. Вау. Слушай, смотри, было очень интересно с тобой пообщаться, <chuckles> ты прям пробудила во мне, эм, какой-то <chuckles> какой-то интерес к астрологии, мне кажется я пойду сейчас и пот буду п э, читать. Ну, скажи
<laughs> Да. Мгм. Мне тоже. Любопытство. <chuckles> Да да. Да, индийская астрология, джотиш, то есть это джотиш. Это именно древняя, это очень древняя наука, и да, в ней там в ней и школы, и школы, и учиться и учиться ею.
<laughs> Очень интересно, мн мне правда очень интересна эта вся тема. Я пойду и посмотрю вот это всё. Спасибо тебе большое за это разговор.
Мгм, но <laughs> Желаю удачи! Да, желаю удачи! И спасибо за классные вопросы! По
Пока.